Çok güzel. Bu arada, eee, ses tonundan analiz yapmak isterim bu noktada çünkü böyle e anlattığın nokta i restoranının açık olduğu noktadan, işte bu, eee, şey noktasına kadar, işte, dükkânı kapattığın noktaya kadar ses tonunda bir böyle gerilim varken kapattıktan sonra ses tonu da öyle bir sakinleşti, öyle bir kendini buldu, öyle bir ritminde konuştu ki kelimeler ve tonlar böyle birbiriyle bütünleşti gibi. Hani, eee, gerçekten böyle seni içsel olarak da oturtmuş sanki, kabullenmişsin, eee, kendin olmuşsun, hemhâl olmuşsun sanki bu durumlarla ve gerçekten böyle, sormuşsun bu tecrübeyi ve hayatın sana getirdiği şeylere cidden inanıyormuşsun gibi böyle bir ses tonun oluştu.
İç dünyam. <chuckles> Buyurun. Evet. Hı hı. İnanıyorum. İnanmıyorum, biliyorum. Yaşadım, yani. Hani, inanmayı geçtim. <chuckles> Eskiden söylesen inanama inanmayla ilgili bir şey o. Çünkü hani, o kafanda şüphe varsa, hani, inanıp inanmamak bir, eee, soru. Benim için hani, o şüpheye mahal bırakmayacak şekilde olduğu için şu an dönüp baktığımda sadece bunun izlerini görüyorum. Neden o yoldan geçmem gerektiğini, neden o kadar ağır şekilde geçmem gerektiğini, eee, görebiliyorum. Biliyorum ve müteşekkirim yani, böyle olduğu için.
<chuckles> Evet. Hı hı. <chuckles> Çok güzel.